Quello stesso turista se tu fo sì, no, ma turista o persona del posto. Io dico, se tu vedi una persona che è solo in un tavolino, se tu sei in compagnia con i tuoi amici, non lo inviti al tavolo con te o a bere qualcosa con te. Se invece tu sei da solo, gli rivolgi la parola.
Oka ah, quindi ho sempre ta sempre turisti però. Mh. Sì. Giustamente.
Pensaci.
S forse, non è troppo tor non è troppo torto.
<chuckles> Forse. Però diciamo che sei da sola in un paese all'estero, completamente solo, tu gli rivolgi la parola. <chuckles>
Forse. E questo questo dovrebbe cambiare, diciamo. Questa è una cosa che diciamo, <sucks teeth> è difficile da immaginare anche, mhmm, così sui piedi.
Beh, invece guarda. Comunque, voglio dire, uno può anche andare da solo in una meta comoda, ecco; se se non se la sente di fare un'avventura puoi anche andare da solo in qualche paese vicino, non è che però, secondo me aiuta.
Ah, eh, questo è Mh, okay. <yawns> E per quanto riguarda diciamo appunto abbiamo detto senza telefono, quindi quindi sim, il il gioco, niente.
No, non senza telefono, cioè te lo porti il telefono, però non che du ogni due per tre il video su Facebook, la chiamata ai genitori, la chiamata ai cugini, la chiamata ai nonni, allora sta a casa tua, telefona da casa tua, scusa, vai in giro a fare. No, è che eh, che è una cosa la vedo un po' così, no. Eh.
Mh. Va bene. <chuckles> Va be no va b ci sta. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. Ma per quanto riguarda, diciamo l'esplorazione del luogo, <smacks lips> più pe più sempre chiedere alle persone, vedere far le mappe offline, d cioè proprio la mappa quella fisica quella che hai in mano, oppure proprio il navigatore, ehm, alla mano, telefono e via. Cosa pr cosa dici?
Eh, magari vedere all'inizio 2 o 3 posti che ti interessano, no. Faccio un esempio: ti interessano le le mhmm, rovine Maya in una zona del Messico. Tanto te le segni e magari ti scarichi qualche mappa offline. Poi quando vai sul posto, chiedere alle persone del posto se c'è un mezzo poco costoso per arrivare lì. Magari ci sono i taxi condivisi, gli autobus, i pulmini dove spendi 0 virgola, e ce n'è uno ogni mezz'ora che ti porta lì senza prendere una macchina.
Mh. Mh, d'accordo. Mh. Mh, certo.

Wow, cosa wow, okay, okay, okay, okay.
<exhales> Eh sì, una volta era così. Mentre i contratti telefonici per l'estero in roaming, fai conto che costavano 10 € a ogni a scatto e gli scatti erano ogni 10 secondi, quindi erano impossibili.
Okay, questo è abbastanza sì, è abbastanza fuori testa, diciamo.
Ecco, quindi mi ha aiutato moltissimo. Per questo dico andarci con usare poco il telefono, perché così vivi di più il posto, conosci la gente, uhm, se sei con degli amici ti appoggi di più ai tuoi amici. Hai capito? Cioè si fa squadra quando si è insieme. Io poi ero con amici che venivan da tutte le parti del mondo, quindi quando avevo bisogno di qualcosa io chiedevo a uno di loro, qualcuno mi dava una mano, eh.
Ma con Uhm, okay. Okay. <chuckles> Perfetto. Anzi Ma come mai così questa pazzia di voler andare a 25 anni, 6 mesi in
Eh s <exhales> Ah, avevo vinto una borsa di studio.
Ah, okay.
Avevo vinto una borsa di studio, eh, ma avevo soltanto l'alloggio, alloggio e l'università, mh-mh, e e basta. E non sapevo nulla, n non ero non avevo mai fatto un viaggio più lungo di 1 ora in aereo.
Però certamente ah okay. Allora niente.
Quindi mi son fatta tipo 17 ore e sono andata dall'altra parte del mondo, mh-mh.
Okay. Eh sì, perché è dall'altra parte del mondo, quindi ce ne vuole di tempo lì, ehm, anzi, mhmm, complimenti davvero cavoli, per essere andato da parte dall'altra parte del mondo.
Esatto, mi ha fatto bene, per quello che io dico che lo vorrei far fare a tutti. Perché mhmm
<tsk> Eh, ci credo, eh si sente, una bella confidenza, ti ha dato n un bel boost di confidenza devo dire. O sbaglio? Va bene, io io ti ringrazio davvero tantissimo per questa chiacchierata molto di molto simpatica e molto divertente su come, diciamo, ehm, crescere, diciamo, perché alla fine penso che viaggiare da soli sia anche crescere, no?
Eh sì. Sì, sì, ah è vero. Eh sì.
E e ti auguro una buonissima serata.
Grazie a te, è sempre un piacere fare queste chiacchierate. A presto.

Sarebbe proprio
E hai qualche meta diciamo, cons che consigli come per questo mese senza telefono praticamente lontano da casa. <chuckles> Magari anche all'estero giusto per
<chuckles> Allora la più la più lontana possibile. Cioè, non consiglierei una città facile, non consiglierei di andare da soli a Barcellona, perché se ti dico vai da solo a Barcellona o vai da solo a Venezia o vai da solo a Roma è la stessa cosa, no. Quindi io consiglierei di andare da soli in posti che a livello naturalistico danno tantissimo.
Okay. Mh-mh. Giustamente.
Ehm, dove magari trovi un bel mare, dove ci sono dei parchi nazionali bellissimi, e dove devi un pochino imparare una lingua diversa dalla tua, o comunque sfruttarla se la conosci già.
Mh, okay. Okay, quindi più o meno sempre tra virgolette "all'estero" diciamo, senza dire "r rimaniamo in Italia" tra virgolette.
Sì. Sì. Sì. Non non da non darei niente di facile come prima cosa, partirei subito da una cosa un po' complicata, un po' più avventurosa, perché lì ti metti alla prova, e se ce la fai dopo torni a casa che sei potenziato.
Mh, oka Va bene. Eh, direi proprio di sì. Eh-eh, cioè: ho ho un mese all'estero, senza telefono, senza contatto, tutto da solo direi proprio di sì, dai.
Sei più potente. <chuckles> Mh-mh.
Più pena iniziato e anche, secom che è secondo me la cosa che volevo chiederti, è la cosa più cattiva quello che volevo chiederti, senza soldi. <chuckles> Perché alla fine con la cosa che tutti quanti dicono: "Ho paura".
Mh-mh. No, vabbè adesso, certo, se vai via eh vabbè, io immagino che una persona normale non vada via piena di soldi, cioè immagino che un ragazzo comune, una ragazza qua qualunque, ecco, non abbiano tanti soldi. Quindi ecco, una cosa che consiglierei è cercare delle strutture di persone del luogo.
Okay. Sì. Appunto.